بُصّي إحنا كنا في ثانوية عامة، وكنا إحنا الاتنين بناخدوا درف درس الفرنساوي، فإحنا كان المدرس بتاعنا آآ، كنا إحنا 4 أفراد، كنت أنا وهو و2 تانيين صحابنا، آآ، كنا بنمتحن، عَمَل لنا امتحان المدرس، أنا خلصت الامتحان كان آخر السنة يعني كان خلا بنراجع ونخلّ وامتحانات آخر السنة بقى اللي هي النماذج والامتحانات القديمة وبتاع، فأنا خلّصت امتحان الفرنساوي في في 19 دقيقة.
امم. اهم. تمام.
هو المفروض الوقت بتاعه 40 دقيقة، أنا خلّصته في 19 دقيقة، فهو قعد فيه وعمل فيه غلطة كمان، وقعد فيه أكتر من وقت يعني، آآ، المدرس ادّى له 5 دقايق هو وال2 التانيين، فنزلنا في الشارع، فهو بيعاتبني بيقول لي: "أنت بتذاكر وما بتقولّيش أنت بتذاكر إيه وجامد أهو في الفرنساوي، اشمع طب ما بتقولّيش ليه؟ إحنا مش متفقين إن إحنا كُلّ واحد يقول"، فأنا أقنعته وكلّمته بالراحة، هو كان متضايق طبعًا مش عشان أنا
امم. خبر أبيض! امم. امم. طب أنتم كنتم بتذ بتذاكروا مع بعض، يعني أنتم دايمًا كنتم بتذكروا كل حاجة مع بعض؟
لأ، الثانوية العامة، لا لا لا لا لأ، الثانوية العامة ما كناش بنذاكر مع بعض، أهلي وأهله مش من أنصار إن الثانوية العامة اتنين يذاكروا مع بعض، هيضيعوا الوقت، كنا بناخد الدروس مع بعض، ولكن المذاكرة كان كُلّ واحد لوحده.
مش بتذاكروا. آه، أيوه أيوه. تمام، إمم.
ف آآ، فكان فهّمته
هو فكّر إن أنت م آآ، مذاكر بقى بتخدعه.
إن أنا باخدعه وعارف حاجات وباذاكر حاجات تانية، قُلت له: "بُصّ، أنا ما باعملش غير اللي المدرس بيقول عليه"، بدأت أشرح له السياسة اللي أنا ماشي بيها في المذاكرة خاصةً في اللغات، فبدأت أفهّمه الدنيا ماشية إزاي معايا وأنا باعمل إيه، وأنا باحب الفرنساوي إزاي، عشان كده أنا كويس فيه، فأنت لازم تحب المادة عشان تبقى كويس فيها.
إمم. اهم. بالضبط إمم. أيوه طب هو صدّقك يعني ساعتها و
عايز أقول لِك إن أنا ما كمّلتش ما كمّلتش 3 دقايق في الشرح، فهو قال لي: "خلاص أنا هاعمل اللي أنت هتقول عليه، وشوف هتمشي إزاي، وقل لي أعمل إيه، وأنا هامشي زي ما أنت بتقول"، 3 4 دقايق في الشارع، الخلاف ما طوّلش بيننا بأكتر من 3 4 دقايق.
آه.

لأ ما ينفعش، إحنا شرقيين، مسلِمين، عرب، لينا تقاليد ولينا عادات ولينا أسلوب، فهو أق أقنعني يعني آآ sorry يعني آآ الحُب ما لوش كبير زي ما بيقولوا، ف آه، هو حَبّها وهي حبِّته وعاهدِته على ال على الإستقامة وعلى إن ما فيش بقى لا خمور ولا سجاير ولا الكلام ده، فبدأت الحياة تستقيم معاها ومعاه وقال لي جرّبتها كمان 4، 5 شهور قبل ما نكتِب الكِتاب ون ونتجوّز وبتاع، فكانت مستقيمة جدًا وكويسة، وأعتقد إن هُم لحد الآن مع بعض يعني.
امم. آه، هو قال لك بقى إن ما ينفعش إن أنا أسيبه اهم. تمام، بس ما اتقابلتوش بقى تاني، والّا اتقابلتم؟
لأ، اتقابلنا مرَّة، يعني اتقابلنا مرَّة بَعد ما اتجوّز، هو نزَل مصر وقعَد شوية معايا وبتاع في البيت هو وزوجته آآ، أمّا قال لي أنا موجود وبتاع عزَمته على الغدا وكده آآ، وجُم عَندي وت اتعرّف على زوجتي وأنا اتعرّفت على زوجته وقعَدنا مع بعض اتغدّينا. على فكرة أنا كنت لسه متجوّز، هو كان متجوز مثلًا بقى له بتاع سَنَة. وأنا كنت يا دوبك ما فيش كام شهر يعني، آآ بس كمان هو آآ شُفته كمان مرَّة بَعد ما ربنا كرَمني بابني الكبير، أول الولادة، ده أول أول عيّل يعني، آآ كان هو موجود في مصر فكان بيسأل عليَّ، فعرِف فجالي البيت بابا قال له، ده آآ زوجتي يعني بتوضَع وكده، فجه وقَف في المستشفى، وقَف معايا وقف جنبي أكتر من 6 ساعات لحد ما الموضوع انتهى الحمد لله وعدّى على خير.
امم. امم. آه. تمام. أيوه. امم. أول بيبي، آه. امم. إمم. وِقِف جنبك يعني. كويس جدًا، جميل، جميل طبعًا. طَب يعني لما جِه بقى ال ال الزيارة دي و وقعَد معاك من بعد كانت بعد فترة كبيرة أكيد بقى من السفر يعني، حسّيت آآ إن في حاجة مثلًا فيه متغَيّرة والّا هو، هو، يعني نفْس المشاعر.
آه، آه، كانت بعد فترة فعلًا. لأ هو هو بس حسّيت إن هو زايد هَم شوية يعني.
هَم.
آه، حسّيت بيه وهو قال لي: "أنت حسّيت بيَّ على طول من أول ما شُفتِني." قُلت له: "أنا حسّيت بيك طبعًا." بس طبعًا الهَم مش من ناحية زوجته، الهَم من ناحية الإستقرار يعني، فاهمة، آآ في م في صعوبة شوية، شوية عنصرية من عيلتها وبتاع ومش عارف إيه، شوية هَم كده ومش عايزين يخلَصوا يعني، فحكى لي هو الأمور ب ب باستفاضة كده وفهَمت الدنيا فحاولت أقنِعه إنه ييجي يعيش في مصر وبتاع، طبعًا اللي يطلع أوروبا ما يرجَعش يعيش في مصر دي أبدًا. آه، ف فما اقتنعش يعني للأسف، فبس، أنا هو لما جِه أنا حسّيت إن أنا ضهري بقى في حيطة خرسانة ورايا.
امم. امم. آه، ما كانش مستقِر. اهم، إمم. آه. آه. أكيد، امم. طبعًا، امم. آه، ز يعني بتحس بالأمان لمّا يبقى جنبك.
ف آه وهو حتى آه طبعًا، آه طبعًا، وهو لمّا حكيت له وكده لمّا حكى لي كمان حس إن هو شال حِمل كبير من على قلْبه.
أكيد. طَب أ يعني أنت بقى ما فكّرتش بقى إن أنت ت تسافر له؟ يعني و و و
بُصّي هو قاعد في قاعد في، يعني في أوروبا الشرقية وأنا قاعد في أوروبا الغربية، فالمسافة المسافة بعيدة، أنا برَّه أنا برَّه من زمان برضه آه، بس بس أنا معايا بقى ولادي وأُسرتي وبتاع، فأنا سافرت من زمان بس هي المشكلة كلّها إن هو في مكان وأنا في مكان، أ الشغل بقى والأوقات وبتاع و
آه يعني أنت سافرت برضه أنت كمان يعني؟ امم، اهم. امم. إمم. ما بتتقابلوش، امم.

ممكن تحكي لي كده عن تجربة صداقة كده أثَّرت كده فيك جامد جدًا، جدًا، وكان ليها يعني أثَر في نَفسَك جامد، و ودايمًا فاكرها ومش بتنساها أو تحب تتكلم عنها يعني؟
بُصّي، آآ، الأول نعرَف يعني إيه كلمة صداقة، صداقة جاية من الصدق إن الإنسان اللي قرَّب منِّك دَوَّة أو الصديق ده، آآ، ده لمَس فيكِ حاجة معيّنة أو شيء معيّن ف آآ تألفت الروح و و والصداقة آآ نشأت ونَبَعِت من هذا المُنطلَق، إن في شيء كويّس جوّاه ونَفس الشيء الكويّس جواكِ فعشان كده آآ ائتلفتوا مع بعض كأصدقاء. في بعض أحيان الصديق ده بيبقى أحسَن من الأخ آآ بيبقى أقرَب للواحد من نَفسُه، آآ ب في بعض أحيان الصديق ده بيشيل هَم الواحد أكتر من نَفسُه. فأنا كان ليا صديق آآ لن أنساه و وأتمنى له كل خير في حياته. ده كان صديقي وجاري يعني كان بيبعدنا عن بعض شارع واحد. آآ ك آه كنّا جيران وكنّا أيوَه يعني كنّا جيران وكنّا أصدقاء فهو كان صديقي في ابتدائي وإعدادي. الابتدائي كنّا في مدرسة واحدة الإعدادي رُحنا مدرستين كل واحد واحدة في مدرسة يعني، الثانوي اتجمّعنا في مدرسة واحدة تاني. آآ، فطبعًا مش عايز أقول لِك إن لمّا كان هو في مدرسة وأنا في مدرسة كان بيفرِقنا ساعات المدرسة.
اهم. أكيد. إمم. أيوَه. أكيد. طب ياه آه. صديقك وجارك في نَفس الوقت يعني آه. وكنتم في مدرسة واحدة بقى؟ آه، آه كنت هاسألك لسّه. إمم.

آه. يعني ما كانش مثلًا في حد ممكن تدّخلوا حد بينكم ولا أ أي أصدقاء تانيين يتدّخلوا أو ما تحبّوش تح تعملوا حاجة زي كذا.
لا، لا، لا، لأ، أنا كان ممكن أخُش أخلّص مشكلة بينه وبين أخوه الأصغر منّه بسَنة آآ عشان خاطر أنا التالت بتاعهم. آآ عايز أقول لِك أنا مامته لمّا كانت بت كنت باخبّط على الباب، بتعرف من صوت خبطتي يعني، ما كنتش أضرب الجَرس. أنا كان ليّا خبطة على الباب كده، فتقول له: "اصحى، اصحى محمد جِه، لو دخل لقاك نايم هيعمل لك مشكلة." آه. لإن كانت ه هي دايمًا حاسّة إن أنا إن أنا باخاف عليه وحاسّة إن أنا قريّب منّه أوي، فكمان كانت بتخلّيه هو ميزعّلنيش. فهو كان دايمًا يقول لها: "أنا مش عارف أنتِ بتحبّي الجدع ده على إيه، أنا ما أعرفش هو عامل لِك إيه يعني؟ هو اللي ابنِك والّا أنا اللي ابنِك." طبعًا ب بِضِحك. أكتر، أكتر، أكتر من الإخوات، أكتر من الإخوات. باقول لح إمم.
اهم. أيوه. آه. <chuckles> أيوه، أيوه. إمم. آه، آه. يعني كنتم كإنّكم إخوات بالضبط، آه. طَب قُل لي بقى، إيه اللي حصل؟ يعني يعني بعدتوا بقى عن بعض والّا آآ جات إزاي ال البُعد ده؟
بُصّي، ال ال البُعد جِه بشكل طبعًا غصبٍ عنّنا. آآ الثانويه العامة هو جاب مجموع وأنا جِبت مجموع، فأنا دخلْت كُلّية over شوية، عالية حبّة، هو دَخَل كُلّية تانية، فطبعًا هو مش حابب الدراسة في الكُلّية دي، ف في سَنة تالتة، قدِّم على سَفَر وسافر. أنا كمّلت دراستي و وبدأت في حياتي المهنيّة واستمرّيت في عملت ع يعني آآ بقى يعني أم أ أسِّست حياتي بقى الزوجية وال الأسرية وبتاع وفضلت في مصر فترة طويلة. هو كان سافر واتجوّز من برّه واستقر وخَد جنسية وبتاع وقعد هناك فترة طويلة، ف ال الفُراق بدأ من هنا يعني. لكن ت
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. اهم. أيوه. إمم. أيوه. آه. يعني هو إمم، سافر بلد آآ أوروبية مثلًا و
التواصل آه. آه سافر، آه راح اليونان آه، راح اليونان.
آه. واتجوّز واحدة برضه أجنبية يعني.
آه، آه، آه، آه. مع إن أنا كنت رافض، يعني لمّا بعت لي يحكي لي، أنا رفضت.
إمم.